Eee, benim şöyle bir sorunum var: Iıı, bir şeylere çok hevesleniyorum, başlıyorum fakat bir türlü onu, ııı, devam ettiremiyorum. Eee, bu, ııı, yani, beni çok, hani, rahatsız ediyor. Uzunca bir süre, böyle, içimde bir, iii, huzursuzluk hissediyorum ama daha sonrasında unutuyorum onu ve o bir kenarda kalıyor, eee, ve bunu, ııı, sadece bir kere değil, yani, defalarca, eee, yaşadım. Bunu nasıl aşabilirim sence? Bu benim rahatsız eden bir durum.
Tamam. Evet. Seni çok iyi anlıyorum. Yani, bir düşünüldüğünde uzun vadede çok rahatsız edici bir durum olabilir ama daha çok birazcık daha seni anlamam için buna dair bir örneğin varsa örnek, bir de tam olarak hangi anda pes ettiğini merak ediyorum genelde o örnek üzerinde. Onları da paylaşırsan çok mutlu olurum.
Anladım. Iıı, elbette, mesela, ııı, bir, ııı, günübirlik, iii, kiraya, eee, verdiğimiz bir ev, eee, iii, v villa vardı. Yani, şu anda başka, yani, bir, ııı, şirket veriyor ama ilk zamanlarda biz veriyorduk. Iıı, dolayısıyla o zamanlar ben sosyal medyada, işte, eee, paylaşımlar yapıyordum. Eee, tabii ben, hani, onların hazırlanmasını, o videoların, ııı, hazırlamasını falan, eee, işte, iii, bilmediğim için, eee, bazı programlardan yardım alarak yaptım ve daha sonra da, eee, bunu, uuu, geliştirmek için bir eğitim aldım. Iıı, bu eğitime, işte, hatta yanında da, aaa, Excel, eee, eğitimi aldım. Çünkü bir taraftan da hesapları da tutuyorum. Aslında Excel'im iyiydi ama, hani, uzun süredir Excel'le ilgili bir iş yapmadığım için biraz unutmuşum ama, e, hani, "Hatırlarım." diye öyle bir eğitim de aldım ve büyük bir hevesle ben bunlara başladım. Eee, sonrasında yani, ııı, kısa bir süre sonra, çok kısa sürdü hevesim ve, ııı, hiç onlarla ilgilenmedim ve hâlâ duruyor o eğitimler. Iıı, ben de üzülüyorum bir kere şey diye, yani, başladığım bir işi bitiremediğim için. Eee, ikincisi, hani, kendimi geliştirmek için böyle bir adım atıp, ııı, neden bunu devam ettirmediğim için. Tamam, şu anda evet, bir şirkete verdiğimiz için bütün her şeyiyle onlar ilgileniyor ama, eee, olsun, başka bir şekilde de "Belki ben bununla, eee, faydalanabilirim." diye düşünüyorum. Eee, dolayısıyla bunlar beni çok rahatsız ediyor.
Hı hı. Çok güzel. Harika. Evet. Hı hı. Anladım. Evet. Evet, aslında bu belki geçmişte bir durum olabildiği için bunu anlaman, hatırlaman birazcık zor olabilir ama şeyi de merak ediyorum, tam olarak nerede vazgeçiyorsun? Hani, çünkü bazen şöyle bir şey de olabiliyor, hayatta fark etmediğin, hani, bir şeye üzüldüğünü bile anlamadığın aslında ama içinde mutsuz olduğun, kendini iyi hissetmediğin bir dönem bile var olabilir aslında bunda pes etmeni sağlayan. Eee, o farkındalık da aslında zor bir şey olsa da belki bu noktada etkileniyor olabilirsin, yani. Hiç bunu düşündün mü?
Evet. Aynen. Belki. Eee, düşünmedim, bilmiyorum. Evet, tamam, eee, tabii ki zaman zaman, yani, hani, şu dönemlerde de bazen, böyle, kedi kendimi isteksiz, kötü, eee, ya da, böyle, işte, eee, çok yorgun ve tükenmiş hissettiğim zamanlar oluyor ama, hani, o eğitimi, eee, bunlardan dolayı mı bıraktım bilmiyorum. Yani, şöyle bir şey oluyor. Aslında bak, konuşurken yani, hem kendim de konuşurken şöyle bir şey fark ettim, yani, çok fazla sorumluluğum var. Eee, dolayısıyla bundan dolayı belki şöyle bir şey oluyor olabilir. Eee, o eğitime başladım. Evet, çok hevesli bir şekilde başladım. Eee, ve sonrasında, eee, fırsatım olduğu zamanlarda daha, böyle, işte, telefonla filan vakit geçirmek gibi, eee, kendimi rahatlatıp zora sokmayacak bir, eee, seçim yaptığım için belki de, eee, bitiremiyorum bunları. Hani, o sorumluluğun getirdiği, eee, yorgunluktan belki kendimi o şekilde, eee, kurtarmaya çalışıp, eee, dolayısıyla ona vakit ayırmıyor olabilirim. Yani, şimdi seninle konuşurken aklıma geldi.
Hı hı. Öyle mi? Hı hı. Anladım. A! Bu da bir seçenek. Evet, bu da olmuş olabilir. Yani, belki de kendine çok fazla sorumluluk yüklemek ve bunların her birini de, eee, belki tamamlayamamak, belki de tam verimli enerjiyle gide gidememek de bu noktada seni uzaklaştırıyor olabilir bazı şeylerden ama bu sorumlulukların ne ölçüde, hani, hayatını yönetebildiğiyle de alakalı bu noktada. Eee, demek ki, hani, senin için bir şeyi daha dâhil etmek bir şeyi çıkarmakla mümkün olduğu bir hayatın var olabilir, yani eğer o kadar yoğun iç yoğunluk içerisinde yaşıyorsan. Ama aslında düşünüldüğünde belki bir şeye gerçekten istekli olduğunda motivasyonunun düşmesi zordur ya, belki gerçekten istemiyor olabilir misin? Yani bu noktada, hani, tamam, gerekli bir şey, evet, belki bu işi yapman için gerekliydi o an ama yeterince buna motive miydin? Şimdi, bu da önemli belki de hayatta bir şeylerden vazgeçtiğini gördüğünde veya düşünmek istediğinde.
Evet. Anladım. Hı. Evet, kesinlikle. Aynen. Evet. Eee, aslı
Sence istekli miydin?
Aslında şöyle bir şey olmuştu, o, ııı, işe biz başladığımızda, eee, eee, ben çalışma hayatına biraz ara vermiştim ve, eee, daha sonra bu kendi iş işimizi eşimle birlikte yapmaya başladık ve, eee, o zamanlar ben, eee, kendimin bir işe yarıyor hissi yeniden geldiği için bana, eee, çok mutlu ve heyecanlıydım. Yani hem iş açısından hem de, eee, bu şeyleri yapma açısından, eee, işte, reklam, eee, diyelim. Eee, bunları yapma açıs ııı ından, eee, çok istekliydim ve, ya, bir şey yaptığım zaman da çok, hani, kendimi iyi hissediyordum. Dolayısıyla istekliydim diye düşünüyorum.
Hı hı. Tamam. Tamam. Tamam, o zaman daha derinden bir soru sormak istiyorum sana. Peki, eee, başka istekli olduğun ve ve onu hayatında şu an gerçekleştirmenin belki imkânsız, belki çok zor olduğu bir durumun var mı hayata karşı? Yani, belki işe yaramak hoşuna gitmiş olabilir ama sanki bu alanda değildi, daha çok şu alanda olsaydı çok çok daha mutlu olurum diyebileceğin bir alanın var mıydı hayatında?
Tabii. Anladım. Eee, aslında şey, ııı, hani, psikoloji okumak istiyordum. Ben başka bir şey okudum. Bilmiyorum belki, hani, orada çok mutlu olabilirdim. Iıı, sorduğun zaman ilk ak o a geldi aklıma.
Evet. Ya ne güzel. O zaman nedeni o dı zaten ilk akla gelen şey, en önemli şeydir bu noktada. O yüzden belki şöyle olabilir bu noktada: Yani, bir şey, iii, yani, bir şey yaparken kendini iyi hissetmen çok güzel bir duygu ama burada, ııı, belki de o şeyi yapmak, hani, sana iyi gelse de gerçekten yapabileceğin, yapmak istediğin şeyi yapamamak da belki seni bir şeylerden uzaklaştırıyor olabilir. Evet, sana işine yarayacak bir süreç, onu yapman, o reklamı yönetmen ya da bu işle uğraşıyor olman sana iyi de hissettiren bir şey; bir şey üretiyorsun ya da bir şey üzerine ula u uğraşıyorsun, meşgul oluyorsun. Ama, işte, tam olarak istediğin şeyi hatırlamanı sağlıyor olabilir bilinçaltında. Yani, bunu bilinçli olarak, "A! Ben bunu istiyordum, şu an bunu yapamıyorum, başka bir şey yapıyorum." gibi değil de bilinçaltında çünkü istekler sabit kalır, hani, duygular gibi düşün. O duyguları, o istekleri yaşatmadığın sürece onlar orada kalmaya devam eder gibi hayal edebilirsin. Belki buna dair bir, iii, duyulmamanın verdiği bir tepki olabilir. Yani, ona karşı motivasyonunu kaybetmek veya bırakmak. Tabii bu çok derinlerde bir durum ama, eee, bence bundan sonraki süreçlerde hayatında şöyle, eee, bir analiz yapabilirsin daha çok bunu çözmek yerine. Eee, şu durumda çözebilirsin. Bir şey yaparken daha çok ya da bir şeye başlarken onu ne kadar iyi istediğini kendinle analiz etmeni tavsiye ederim. Yani, bıraktığın noktaları lütfen not al ya da hangi gün neden bıraktın, o günü hatırlamaya çalış, ben o gün ne yaşadım ya da o gün sana belki onu hatırlatan bir şey var mıydı ya da, iii, sana bir şeylerin hatırlatıldığı bir gün müydü? Bunlara da çok dikkat etmeni tavsiye ederim çünkü bu psikolojik bir süreç belli ki ve bunların, böyle, hayatın sana verdiği küçük küçük mesajları alman için de işe yarayacağına inanıyorum. Sana nasıl geliyor böyle düşünmek?
Hı hı. Tabii. Belki. Tabii. Hımm. Evet. Olabilir. Haklı olabilirsin. Nasıl? Anladım. Haklısın. Eee, evet, aslında şimdi sen bunları söylediğin zaman ben de, hani, bazı şeylerin farkına vardım. Eee, gerçekten bunu, ııı, bir dahaki, eee, bir şeye başlayacağım zaman, başlamayı, ııı, aklıma koyduğumda, eee, dediğin gibi, hani, bunu ne kadar isteyip istemediğimi sorgulamak önce. Eee, sonrasında da bırakma noktasına gelirsem eğer, eee, hani, "Neden bıraktım ve hangi, eee, noktada bıraktım? Yani, işte, başında mı bıraktım, ortasında mı, zorlandığım için mi bıraktım, eee, ya da, ııı, sıkıldım mı?" Hani, hangi sebeplerden dolayı, ııı, bıraktığımı aslında, ııı, not alırsam dediğim gibi, eee, belki de bu bu, ııı, daha sonra ilerleyen süreçlerde benim biraz daha, hani, bir şeyi başlatıp, ııı, bitirme, ııı, tutarlılığımı arttırabilir. Iıı, çok haklısın.
Hıı. Aynen öyle. Tabii ki de. Yani, burada kendi içsel sürecine yönelmek ve kendini biraz daha tanıman için de bir fırsat gibi düşünebilirsin. Onun dışında kendini mesela projelerde genellikle küçük hedefler koymanı öneriyorum. Çünkü bu noktada onları tamamlıyor olmak da bir motivasyon getirisi olabilir. Yani, burada belki o reklama, eee, 10 kişinin tıklaması senin için küçük bir hedefse, eee, bunun e en başında mesela bu hafta içerisinde 10 kişi tıklarsa, "Ben başarılıyım." gibi düşünebilirsin. Mesela 2'nci haftada, eee, 100 kişi tıklama hedefi koyabilirsin. 3'üncü haftada 200 kişi ve, böyle, küçük küçük hedeflerin aslında seni mutlu etmesini sağlamak ya da oradaki mutlulukla birlikte bir motivasyon dönüşümünü elde etmek daha kolay olabilir. Çünkü bazen, hani, sürecin içerisinde her şeye çabalasan da, her şey için emek etsen de sonunda bıraktığını görünce bir noktada o emeğin de zamanla azalıyor ya da birazcık çöpe gidiyor denilebilir. O yüzden belki küçük küçük adımlarla, daha çok, böyle, ileriye dönük düşünmeden kendini iyi hissedebileceğin süreçlere girmen daha kolay olabilir.
Kesinlikle. Çok haklısın. He, evet. Çok haklısın. Tabii. Aynen. Eee, çok haklısın aslında. Gerçekten, hani, orada, eee, bir kendimi, eee, anlamak, tanımak, eee, bu şeyde, süreçte zaten gerçekten, eee, işe yarayacak bir yöntem gibi geliyor bana. Eee, dediğin gibi ben, eee, bu tavsiyelerini uygulayacağım ve şey, bana çok yani, farkına varmadığım şeyleri fark etmemi sağladın. Eee, gerçekten, eee, çok, ööö, iyi geldi bana. Eee, çünkü, ııı, evet, ben bir de şey, böyle, hani, eee, bir kitabı ya da bir filmi izlemeye başladığımda, eee, sıkılsam bile, hoşuma gitmese bile onu bitirmeye çalışan birisiyken böyle bir şeylere, eee, başlamak ve onları bitirememek bende büyük bir, eee, hayal kırıklığı yaratıyor. Kendimi kötü hissediyorum. Bazen yetersiz hissediyorum. Eee, dolayısıyla, eee, bu şekilde gerçekten, eee, daha, eee, kendimi hem tanıyıp hem de, eee, s daha sağlam yol alabilirim diye düşünüyorum.
Hı hı. Harika. Hıh. Evet. Tamam. Aslında bunu söyleyince aklıma şöyle bir şey geldi. Yani, belki bir dönem kendini bir şeyleri hoşlanmasan da yapmak zorunda kıldığın için şu an bilincin aslında bu noktada hoşlanmayacağını ya da belki de o an hevesinin kaçtığı şeylere karşı bırakma eylemini gösteriyor olabilir. Bunu şey gibi düşün, çocukken yemek yemeyen, eee, belki çocukların büyüyünce aslında bir noktada çok, böyle, yemek yiyen ve aslında duygusal da yeme bozukluğu yaşayan çocuklara dönüşmesini sağlıyor. Yani, yemediği yemekleri yemeye çalışıyor aslında bir noktada. Ters tepki veriyor. Yani her şeyin belki de orada baskılanıyor olması sana böyle bir geri dönüş sunmuş olabilir. Belki bunun sürecini yaşıyor da olabilirsin bir açıdan. Eee, bu s fikir sana nasıl geldi? Sence böyle mi?
Evet. Olabilir. Haklısın. Aynen. Çok haklısın. <chuckles> Eee, bence öyle. Ayrıca şey, yemek yemeyle ilgili verdiğin örnekteki çocuk da benim. Yani, ben, eee, daha Evet, aynı şeyi yaşadım. O yüzden tam, böyle, nokta atışı bir, eee, örnek verdin. Eee, dolayısıyla evet, yani, yapmak istemediğim, eee, şeyleri, eee, sonrasında, ııı, yapmaya çalışmak, ııı, olabilir gerçekten bu. Hani, işte, sıkılarak kendimi zorladığın şeylere şimdi, eee, kendime bir, eee, yaşam, eee, şekli veya kişiliğimin bir parçası olarak hayatıma eklemiş olabilirim. Çok haklısın bu konuda. Eee, çok güzeldi seninle konuşmak. Eee, kendi sesimden de bazı şeyleri duymak iyi geldi bana. Eee, katkın için çok teşekkür ederim.
A! O! Hıh. Hıı. Evet. Harika. Ben çok teşekkür ederim bana içini açtığın ve duygularını paylaştığın için. Umarım tavsiyelerim işe yarar. Bir sonraki tavsiyelerde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.